Kasama 'yon, kasama sa komplikasyon 'yon.
Opo sa papa ko din po, eh, gano'n din po, eh, pneumonia, opo. May pneumonia din po siya, eh. Hmm.
Komplin Hmm. Normal 'yon, nak kakambal ng puso 'yon. Tapos ang kidney niya gano'n din, apektado rin.
Opo. Ah.
Kasi 'pag nagkasakit ka sa puso, kidney mo damay. Yun yung time na talagang sobrang down na ako.
Kasip kasi dahil ang gamot po kasi sa puso, ang dami po, eh. Opo, kaya talagang ep opo, kaya talagang apektado po talaga ang kidney po, eh, kapag ano, eh.
Madami, iba-iba, depende sa kaso. Ang liliit ang liliit ng gamot sa puso 'di ba? Parang
Pero opo, pero ang dami. Opo, opo, maliliit lang po, maliliit lang yung tablet. <laughs> Opo. Liit, ah, ang liit, eh. Pero ang mahal no'n! <chuckles>
Sobrang liit 'no? Ang liit ng tablet niya. Mm, 'pag nalaglag sa sahig ang hirap hanapin, eh, ang liit, 'di ba? <chuckles> Oo, maliit pero grabe oo, grabe epe grabe epekto no'n. Ako sa ano, sa Heart Center kami.
Ang Mhm. Hmm.
Oo, kaya nakaka sobrang laki ng discount, tsaka nung inoperahan ako walang bayad.
Opo. Opo, ano po kasi 'yon, meron po yung sa government po, eh. Opo, ilalakad lang.
'Yon. Mhm. Eh, kasi kung hindi namin nilapit 'yon, 1,000,000. Saan ako kukuha ng one million?
Opo. Laki po ng ano sa amin po parang 10 days lang kami nag-stay sa ano, ospital. Unang taon opo, unang stay po opo, unang stay po namin 10 days lang, eh, pero naka-sixty K po kami. Pero, ano po 'yon kasi, nasabihan na kami ng doktor na, kung puwede bang ipatu tutubuhin daw si tatay, 'di po kami pumayag. Alam na po kasi namin ka ang ay ayon po ang ayaw na ayaw namin, kasi yung mama ko po.
Mm, Lord. Maswerte pa rin si Papa mo, kasi hindi siya naoperahan. Mhm. Totoo nga. Mhm. Ako tinubo ako. Nilabas ako ng ICU.